Halo, Kak, selamat malam.
Halo. Iya, selamat malam, Kak.
Gimana kabarnya, Kak?
Mhm mhm. Baik baik, kalau Kakak sendiri gimana?
Baik, cuma aku lagi sering mantengin berita-berita di sosial media aja sih.
Mhm. Mhm. Heeh. Oh, kenapa tuh, Kak?
Kalo Kakak mungkin tau ya, sekarang kan lagi rame banget tuh soal pembahasan project-project pemerintah gitu lah, kegiatan-kegiatan pemerintah kan ada tim tim pronya dan ada yang tri tim anu ya, tim kebalikannya gitu loh, betul. Jadi suka aja kadang itu kalau
Mhm. Iya iya. Mhm. Iya, heeh heeh. Mhm. Iya. Kontra ya? Oh, iya iya. Mhm.
masing-masing dari tim ini, tim pro dan kontra ini udah berpendapatan kritis, itu sebenarnya asik dibaca gitu, Kak, karena menambah apa ya, kadang kan kita bisa jadi di posisi tim pro gitu kan, tapi ketika dapat pendapat baru dari tim kontra kan kita jadi kayak, "Oh, iya bener juga!" Gitu kan biasanya.
Mhm mhm. Iya. Mhm mhm. Mhm, mhm. Iya. Mhm, mhm. Oh, iya ya. Mhm. Iya. Betul, betul, betul betul banget, Kak, setuju banget. Aku tapi selalu tim kontra sih, Kak.
Kalo ini nih, Kak mhm?

Ini aku mencoba untuk menyambungkan dari yang Kakak sampaikan ya, terkait berita nih. Aku setuju banget kalau misalnya berita itu salah satu hal besar yang bisa menyatukan dan juga memecah belah masyarakat.
Iya. Iya iya. Mhm mhm. Mhm. Iya. Heeh. Mhm. Betul betul.
Karena kalau kita lihat aja di Indonesia nih ya, sebenarnya berita itu adalah salah satu, apa ya, hal penting gitu loh, Kak, dalam kehidupan di masyarakat karena kan
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm mhm. Iya Mhm mhm, betul betul.
kita sebagai masyarakat itu menganggap bahwa berita itu sudah pasti valid gitu kan biasanya.
Heeh. Mhm. Iya betul betul, tanpa cross check ulang ya, Kak, ya.
Bener jadi ketika, eee, ketika berita ini sudah lebih condong ke pemerintah daripada masyarakat, wah itu sulit sih, Kak, menurut aku. Ka mhm.
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya, oh gitu, heeh heeh. Contohnya apa tuh, Kak, maksudnya aku nggak ada bayangan tuh kalau berita lebih condong ke pemerintah tuh.
Mhm mhm.

Iya, setuju banget, ya ampun! Karena gini, anggapannya gini, Kak, kita bikin perumpamaan ya, misalnya si, eee, presiden A korupsi nih, ketahuan akhirnya disidang tuh ya, eee, ya biasanya orang-orang di persidangan itu udah dibayar juga nih, dengan seni nilai yang tinggi, supaya meringankan, jadi kayak, aduh, semuanya tuh berhubungan sama uang uang uang, sebel banget.
<chuckles> Heeh heeh, iya. Mhm mhm, iya. Iya. Mhm. Betul, betul banget. Mhm. <chuckles> Iya, iya, jadi mereka tuh mikirnya kayak, "Aduh, nggak papa deh aku korupsi 700 trilyun. Orang sekarang loh korupsi dinormalisasi kan, toh muka aku cuma nampang di TV, terus udah kan ilang," kayak itu yang kemarin korupsi e-KTP inget gak, Kak?
Benar. Mhm. Benar, ingat ingat ingat ingat! Ya ampun, sekarang udah hilang, heeh heeh, kemana dia juga gak tahu, kemana? <chuckles>
<laughs> Udah ilang kan sekarang? Heeh. Nggak tahu, uang yang diambil udah banyak banget itu, kalau investasi emas pada tahun itu kan sekarang udah 2 kali lipat, ya.
Mhm, bener bener bener.
Heeh, dan dia udah ke luar negeri gitu sekarang. Iya iya, gimana, Kak?
Terus kalau ini, Kak itu kan, eee, anggapannya pemerintah saat ini ya, seandainya nih, kalau Kakak jadi pemimpin, anggap aja presiden deh, kita anggap aja presiden ya, kira-kira apa yang bakal Kakak lakuin untuk menggaet kepercayaan masyarakat ke Kakak?
Mhm. Iya, mhm mhm. Iya. Mhm. <laughs> Heeh, heeh? Mhm? Mhm mhm. Eee, sulit banget sih itu, jujur ya, karena sulit banget ya. Maksudnya, eee, kapan hari itu kita punya kan ya, eee, kayak walikota ya, apa gubernur itu di satu daerah yang emang, eee, keras banget ya, bersih banget gitu, tapi malah, eee, dijebloskan ke penjara, karena masalah inilah, karena masalah itulah, tapi itu terbukti ya, Kak, eee, kayaknya kita, eee, bakalan sulit gitu, ibaratnya, untuk melakukan kebaikan sebagai presiden, gitu ya, atau sebagai pemimpin, karena ini tuh udah banyak jamurnya, gitu loh, Kak, istilahnya di mana-mana. Heeh, dan kayak udah gimana ya, jujur ya, saya kalau jadi pemimpin tuh kayaknya nggak deh, nyerah, <chuckles> kayaknya nggak bakal bisa, nggak bisa aku jadi pemimpin, gitu loh, Kak, kalau Kakak ada nggak punya, apa ya, punya pendapat gitu nggak kira-kira baiknya gimana?
Mhm mhm. Mhm mhm. Oke. Mhm mhm. Ah. Mhm mhm. Mhm? Oke. Oke. Mhm mhm. Iya, sih, bener ya. Udah <laughs> Kalau dari aku sih sebenernya setuju sama kata Kakak ya, sulit ya, jadi presiden lah ibaratnya, mhm. Apalagi anggapan anggap aja mungkin kita udah berusaha sebersih mungkin, tapi ada aja gitu kan yang kena. Tapi mungkin satu hal yang bisa aku coba itu adalah mendengarkan masyarakat. Itu sih, menurutku bakal setidaknya eee, mendengarkan dan, apa ya, <laughs> mungkin bisa me coba lah dituruti, diikuti syarat, eee, apa apa yang diminta masyarakat gitu. Wah, mhm mhm, bener, berat ya, Kak, kita ini, tapi seru sekali, terima kasih loh ya, Kak. Heeh, bener, <chuckles> terima kasih.
Mhm, heeh, jujur, sulit, iya. Mhm. Iya. Betul. Mhm. Mhm. Iya iya. Mhm. Mendengar aja nih. <laughs> Heeh. Oh, iya iya. Mhm mhm, betul. Dipikirkan ulang gitulah ya. Mmm, mhm mhm, iya, berat banget. Heeh, membara ya ini. Iya, terima kasih juga, Kak, heeh heeh.

Betul betul, terus ini Kak, mmm, ada nggak sih pengalaman pribadi Kakak, atau Kakak pernah baca berita gitu, yang sebenarnya berpengaruh banget terhadap kepercayaan kita dan juga masyarakat terhadap pemerintah gitu, ada nggak kira-kira?
Mhm mhm. Apa tuh? Mhm. Iya. Iya iya. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Eee, ada banget. Jadi kayak, mmm, gimana ya bilangnya, pokoknya ada ya, ada korupsi besar-besaranlah intinya gitu. Terus, eee, ada salah satu bisa dibilang, eee, orang paling penting gitu ya, terus bilang kayak intinya, "Nggak apa-apa kok korupsi asal nggak seberapa," gitu. Nah, maksudnya, apa ya heeh, itu, eee, sangat berpengaruh ya karena, eee, maksudnya kita sebagai masyarakat biasa ya, lihat korupsi itu adalah hal yang bener-bener mengecewakan, gitu. Itu kita bayar, kita capek-capek kerja kan, kayak seakan-akan diperas, gitu kan, pajak. Tapi
<chuckles> Apa? Mhm. Oke oke. Ya ampun. Mhm mhm. Bener bener bener. Betul betul sekali. Mhm, yang menikmati mereka, gitu ya?
Betul! Dan, mereka tuh dengan entengnya bilang, eee, apa, "Nggak masalah lah korupsi, e apa, cuman kecil gitu doang," gitu betul, dan itu menurut aku ya dari satu berita korupsi aja berpengaruh besar gitu, apalagi setiap hari gitu kan, selalu ada berita korupsi kan ya Kak, sekarang.
<chuckles> Aduh, sebel banget. Mhm mhm. Mhm. Aduh, bener banget. Betul betul betul.
Heeh heeh, Kakak juga gitu nggak?
Kalau dari aku sendiri, ini ada nih Kak, kalau Kakak pernah denger, ada salah satu iya, aku bisa bilang petinggi pemerintah ya, aku lupa soalnya, eee, p jabatannya apa, itu bilang bahwa, kalau "Orang miskin itu, nggak boleh punya anak."
Mhm, apa tuh? Mhm. Iya. Iya iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Heeh.
Nah, mungkin
Heeh, terus? Mhm.
mungkin, eee, sebenarnya dari beberapa orang akan setuju terhadap pernyataan itu, gitu ya. Karena, ya mungkin dari segi perekonomiannya tidak mencukupi, takutnya kan nanti anaknya bakal, apa ya, bakal kesulitan dapat akses, entah itu pendidikan, entah itu makanan, gitu kan mhm, benar. Tapi, di sisi lain kan kayak kok bisa dilarang-larang gitu kan, ibaratnya kita nggak bisa, apa ya, kalau tiba-tiba dikasih sama Tuhan lah, ibaratnya kan kita juga nggak bisa asal menggugurkan, gitu kan ya. Jadi
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya. Mhm, makanan. Iya iya. Mhm mhm. Iya. Mhm. Betul betul. Iya. Betul betul betul.
sebenarnya menurut aku sendiri, eee, berita-berita kayak gitu itu, pasti tersebar ya Kak, itu pasti bakal mempengaruhi, eee, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri sih. Jadi kan ibaratnya kayak, "Apaan sih pemerintah kok ngatur-ngatur," gitu kan.
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya, betul. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya. Heeh heeh. Betul betul betul, heeh. Iya, bes
Iya, berpengaruh banget.